Sì, sì è diventato il Grande Fratello anche Ballando Con Le Stelle no, ma infatti purtroppo
Sì. Eh. Eh certo, esatto, forse per adeguarsi un pò al mh-mh.
Eh sì probabilmente per, appunto, come hai detto tu adeguarsi alla direzione che stanno prendendo tutti ormai è tutto così, no, cioè c'è il programma, e poi magari c'è il backstage che è però questo, cioè che è scandalo, che è gossip, che è, eh, relazioni finite male. Poi tra l'altro, tra parentesi, spesso e volentieri chiaramente montato, no, perché questi sono programmi televisivi e la TV è finzione quindi, no, cioè tutte queste cose sono sono fatte apposta per attirare quel quell'audience lì alla fine.
Sì. Mh-mh. È vero. Sì, esatto. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Eh, certo. Sì. Sì, sì, sì, esatto, esatto. Ma io penso proprio che ci siano a proprio, de <smacks lips> la la direzione quelli che, ehm, come dire sono al cap a capo del programma, penso che diano proprio direttive anche a quelli che sono i reality per loro ovviamente improvvisano un po', però secondo me gli dio dicono, guarda, esagera, fallo così. Sì.
Mh. Eh, sì, certo! Sì! Eh no, esatto, assolutamente. Fai scandalo, no, cioè fatti vedere. Sì, no, ma questo insomma è risaputo, poi voglio dire non ci vuole un genio, cioè la TV appunto è una messa in scena, proprio per definizione, quindi, ehm, non capisco perché le persone alcune volte si scandalizzano, cioè <giggles> tu stai vedendo un programma quindi è ovvio no, che che c'è finzione dietro.
Sì, sì. Esatto, esa <chuckles> Esatto, esatto. Sì, sì. <chuckles> Esatto. Esatto, esatto, Sì, sì. Infatti, io a volte Temptation Island all'inizio pens con le mie amiche, pensavamo quando eravamo più ingenue, ma sono veramente vere coppie o si son messe d'accordo?
Eh, sì. Mh. <chuckles> Eh, sì, questo è un gran quesito. Eh è vero, è vero. Va bene. Ah sì ah sì, dai. Dai, è stato un piacere
Mi sembra troppo assurdo, ti giuro. Vabbè lo scoprirò. Un giorno magari chiederò qualche informazione. Anche per me.
alla prossima dai.
Alla prossima, ciao. Buon proseguimento.
Ciao, ciao, ciao.